Ako, naku, hindi ko kaya 'yan. Kasi 'yon nga lang maglakad ako ng 15 minutes, hingal na hingal na ako. Tapos, eh, hindi rin naman kasi ako puwede talaga 'yong magpagod kasi nga may sakit din naman ako sa puso. Kaya parang sige, um, kahit mag sige, okey lang naman basta makatipid. Um, since madaling araw naman ako ako nakakauwi, puwede naman. Kaso siyempre nakakatakot din na 'yong maglalakad na ako sa kahit sabihin mong business district 'yong lalakarin ko, madilim. May mga taong, um, pa'no naman. Pero, 'di ba, gabi rin pa rin, eh. Madilim pa rin, eh. So, hindi pa rin talaga baka mamaya ano, eh, may sumusunod na pala sa akin na ano, eh, hindi hi mo hindi ko naman alam, 'di ba? So, ngayon kaya ngayon
Ah. Oo. Oo. Ah, tama. Tama. Oo. Oo. Madilim? Hmm. Sa oras pa ng gabi. Mm. Oo. Oo, tama. Ikaw ba bina-budget mo 'yong ano mo, 'yong pera mo? Sahod mo, ah, para sa, ah, mo lang iyong sahod mo hanggang sa susunod na sahod? Nagba-budget ka ba paminsan-minsan?
'Yong Mm.